Olha, quando que é a hora de insistir e quando de desistir?
Olha, eu acho assim, tudo depende da situação, claro, né. Então, é por isso que eu vou te responder, te dando um exemplo.
Claro. Certo, o que que aconteceu?
Eu tenho uma amiga que eu adoro.
Uhum.
Né. Eu acho que depois que eu mudei de país, é uma das minhas melhores amigas. É aquela que eu posso falar o que eu quiser, né, do jeito que for, né, que eu me sinto à vontade pra falar eu sei que ela me entende.
Hã. Boa.
Né? Mas, ela que que eu posso te como que eu posso explicar? Ela é uma pessoa que ela tem muitos problemas, assim, de saúde, né?
Ti que tipo de problema, ah tá.
Então, ultimamente ela não tem conseguido dormir muito bem. Né?
Ah. E você acha que isso afetou a amizade de vocês?
Hum, não muito porque, eh, eu entendo ela. Mas eu tô vendo ela cada vez mais dentro de casa, né?
É.
Porque que acontece? Ela não dorme direito Né. Hum, de dia ela fica com sonolência.
Sim. Aham.
Né, então ela não tem vontade de sair.
Sim. Ah, tá.
Né.
E vocês moram próximas? É uma é uma amizade, assim, que vocês se encontram sempre, é isso? Ou você fica preocupada dela não sair?
Não, a gente se encontra com uma certa frequência, ela não mora muito longe da minha casa, né. Acho que andando é uns 15 minutos.
Ah, é perto.
Né? Tranquilo, né.
Aham. Tranquilaço.
E no começo eu insistia, né? Falava: “Ai, eh, você tem que tomar chá de camomila, chá de melissa, né. Você tem que fazer uma meditação”. Eu ia dando umas ideias, né.
Sim. É. Ajudando. Aham.
Mas ela tem o jeito dela de ser, então nem sempre ela ouve os teus conselhos, nem é obrigada também, né?
É.
E, então
E o que que fez, eh, c com a amizade de vocês? Você ficou chateada?
Não, eu não fico chateada, mas eu sei por exemplo, que eu não posso contar com ela se eu quiser sair, eu posso contar com ela se eu quiser conversar por telefone, se eu vou na casa dela, entendeu? Mas se tem algum evento, "ah, eu quero ir no cinema ver esse filme," eu já sei que não vai rolar.
Ah. Aham. Entendi.
Não com ela.
Tá.
Porque além de tudo, né, ela teve um problema, hã, acho que foi de tireoide, uma coisa assim
Hã?
e, ela começou ter uma dor.
Onde?
Eh, uma dor nas pernas e no quadril, porque ela disse pra mim que ela não consegue ficar sentada muito tempo
Ixi.
É, então ela está com dificuldade pra trabalhar também, pra encontrar um trabalho adaptado ao problema dela de saúde, né?
Sei.
Porque, se ela fica sentada muito tempo ela sente muita dor.
Ah, tá.
Né? Então, antes assim, eu eu eu insistia, se entend Eu falava: "Ah não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa", porque eu pensei que eu ia tá fazendo o bem pra ela.
É.
Né? Chamando ela pra fazer alguma coisa fora, pra ela sair de casa, né?
Claro.
Então, eu insistia muito, né. Encontrava argumentos, coisas legais pra fazer, entendeu? Pensava em 1000 coisas pra ver se ela, né, se animava.
Sim.
E às vezes ela se animava, mas chegava na hora H, ela ia falar: "Ai, tô com dor, não dormi bem, não tô muito bem-humorada". Então ela sempre enrolava, entendeu?
Ela desistia. Sim.
E aí eu fui percebendo, né? Eu fui perce
Mas você acha que isso abalou a amizade de vocês? Ou você mantém essa coisa da dis porque você falou que no on-line ela vai legal?
É, não, hã, eu acho que, assim, não abalou, né, porque eu acho que eu tenho lado assim de praticar empatia que é da minha personalidade se eu sempre fui assim, eu entendo, né. Se ela não pode sair, se ela tá com dor, então o que que eu vou fazer? Eu não vou amarrar ela e f forçar ela a sair comigo, né?
Claro. É. Claro.
Eu sei que ela não tá saindo comigo não é porque ela não quer, eu sei que ela tem as dores dela e que ela acaba então se entegando um pouco a a essa situação, né?
Você já pensou em visitar ela na casa dela?
Não, eu vou, eu vou de vez em quando na casa dela.
Ah, tá. Aham.
Você entendeu? Mas eu queria mesmo, assim, que ela fosse passear, né. Por exemplo, agora é Natal, ép época de Natal, tem um monte de mercadinhos de Natal e que é muito legal, assim, na na praça da cidade, né, no centro da cidade. Eles fazem, assim, um mercado de Natal que é muito legal.
Pra ela ver coisa. É. Sim.
Né, tem um monte de coisa legal para ver, eh, tem coisinhas para comer, né, tem o vinho quente, né, tem uma castanha que eu adoro, né, que é uma castanha meio que portuguesa que eles fazem
Aham. Certo. Aham. Ah, sim. Onde eu moro também tem essa castanha, que ficam umas pessoas numa panelinha, é, grelhando. Aham.
que eles fazem grelhado. Ai, muito bom, né? Então, né.
E é típico dessa época, então é gostoso você sair e ver essas coisas de época, porque só vai ter nessa hora, né.
Exatamente. Então, né, eu queria que ela aproveitasse, né. Eu queria que ela saísse da casa dela, que ela viesse comigo, dar uma volta, né. Mas eu não sei, ela pelo fato dela tá assim, né, com esse problema de insônia e que ela tem essas dores, ela ficou muito muito caseira.
Claro. Certo, mas aí é, eu entendo assim do seu lado. Então você desistiu, assim, de de tentar chamar ela?
Na É eu desisti, né? Porque eu pensei: "Eu também não tenho que invadir tanto assim a as decisões dela." É o momento dela. Se ela quisesse realmente sair, ela me falaria.
Uhum.
Né. Eu também não tô dentro do corpo dela para saber o que que é bom para ela ou não, né. Eu imaginava que seria bom para ela sair um pouco, ver as pessoas, né. A gente tomar um vinho quente, e tal. Mas isso é a minha opinião, é como eu vejo a vida, né.
Claro. Você acha que ela tem um tá com pouquinho de depressão também?
Eu não sei. Eu não sei, porque quando eu converso com ela, quando eu vou na casa dela, né, e tal, eu não sinto isso, né.
Hã. Pessoas começam conseguem disfarçar bem também, né.
Pois é. Então eu fico preocupada, né. Mas, de qualquer forma, eu já falei para ela, falei: “Olha, eu tô aqui. Quando você precisar, você me fala. Você tem qualquer coisa, né, que você queira falar.” Porque a gente se abre muito uma para a outra, né. Por exemplo, quando a minha ma
Aham. Aham. Sim. Mas ela nunca desabafou assim de de nada? O o porquê que ela
Não, ela desabafa. É que ela, como que eu posso falar, ela é muito impulsiva. Então, às vezes, não comigo, tá? Mas, às vezes, se alguém fala alguma coisa assim que ela não gosta, ela é dá pá virada, ela já dá umas respostas assim bem, bem viradas. Eu lembro, assim, na época da das eleições…
Aham. Hã?
que eu ainda escrevia no Facebook. Porque agora eu já nem sei mais quanto tempo que eu não olho o Facebook, né.
Hã? É verdade.
Eu eh estava muito envolvida com o os debates que tinham, né, porque assim
Ah é, todo mundo eu acho, na época, né.
Porque estava muito à flor da pele, né?
É.
E, eu tinha a minha opinião, né, mas de uma certa forma eu respeitava a opinião da de quem não pensava como eu. Mesmo não concordando, né. Eu queria entender porque as pe porque aquela pessoa estava votando naquele que era exatamente o oposto daquilo que eu imaginava que seria bom.
Claro. Uhum. É. Ela era uma dessas pessoas, não?
Então, ela concordava comigo, só que a minha tia, entendeu? A minha tia ela caía em tudo o que era fake news.
Ah, sempre a ti Ai Deus, complicado.
Né, tinha um fake news que a minha tia caiu que era era assim, era uma mamadeira, vou falar aqui. Você lembra? Preciso não preciso não preciso nem entrar em detalhes dessa mamadeira, né?
Ah, eu lembro. <giggles> Não, da mamadeira eu já sei. Ai Deus do céu.
E minha tia acreditou.
Você sabe que depois teve um podcast com Chico Felitti que ele entrevistava algumas pessoas que viraram um um meio que um um assunto na internet, e aí entrevistou o cara que inventou essa história e ele admite que era mentira, né. Então é muito louco.
Ah, e porque que ele inventou isso?
Porque as pessoas pagavam ele para inventar.
É, exatamente. Né, pra monetizar, né, a as visualizações, porque isso além, né, da do problema da da mentira, né, também eles são monetizados, né. Quanto mais você clica, mais eles ganham.
É. Isso. Uhum É, total, então hã.
Né, e aí, então, minha tia ficava lá defendendo, e ela nem conhecia a minha tia, já saía quebrando o pau. Então, as duas já se detestavam sem se conhecer.
<gasps> Meu Deus então ela era esse tipo de pessoa? Tipo que ela arrumava confusão na internet.
Aham, então, mas ela é assim entendeu? Ela nã ela é da pá virada, ela não leva pra casa, né, não leva dis eh, como se fala? Não leva fora, né, é, isso, não leva desaforo pra casa, né. Então, ela meio que foi se afastando das pessoas, né, porque quando eu conheci ela foi através de uma outra amiga, que ela não fala mais com ela.
É. Desaforo, é, pra casa. Verdade. Meu Deus.
Mas, hum, ao mesmo tempo eu sinto uma grande conexão com ela, mesmo que ela tenha esse perfil que eu tô te descrevendo, né. Ela tem uma coisa, assim, também de ouvir, de entender a sua história, de estar presente, de dar risada, a gente fala tanta besteira juntas, você não pode nem imaginar.
É. Aham. Claro. Aham <laughs> é, é bom, assim, esse tipo de pessoa. Mas você, então, disse essa história, porque você entende um pouco ela? Entende que que você tem horas que você sente que você pode insistir e tem horas que não? É isso?
Né. Não, eu quis contar essa história, porque, assim, primeiro, né, eu insistia muito pra ela sair pra ela fazer as coisas comigo fora da casa dela e fora daquela rotina. E eu insistia mesmo, entendeu, porque eu achava que seria o bom pra ela. Até o momento que eu entendi que não era, que o que ela queria mesmo era ter a vida dela caseira e eu, então, desisti.
Aham. Aham. Claro. Ah, tá.
Então é assim, você sente esse momento de desistir, era isso que eu queria te dizer.
É uma coisa que quase intuitiva, né, quando você sente que, assim: "Olha, não tem muito que fazer aqui". Tipo o fim de jogo, assim, né, não tem muito que fazer, já é jogo perdido, é 8 a 0, acabou, né, vai não vai rolar, tem 2 minutos, é.
Uhum. É É isso. Não vai rolar, você só vai gastar tua energia e desgastar a amizade.
É verdade. Interessante mesmo esse ponto de vista, eu acho que você conseguiu colocar bem, assim, eh, quando é hora de se no geral, né, quando que é hora de insistir, quando que é hora de desistir. Muito obrigada, viu, pela conversa, adorei o o exemplo que você deu, e a reflexão também que você fez foi muito interessante, tá. Obrigada.
Olha, pra mim também, foi ótimo conversar com você sobre isso. Até uma próxima.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau.